Ừm, ừm. Nhưng mà có khi nào bạn, kiểu, cố thử những cái phong cách mới xong rồi bạn nhận ra là nó không có hợp với bạn không?
Có, ở trong cái giai đoạn mà mình nghĩ là nó giao thoa giữa cái giai đoạn vừa trẻ mà vừa bước ra đời á. Có nghĩa là trong, cái, giai đoạn mà vừa sinh viên mà vừa bước ra-ra đi làm thì giống như, kiểu như, mình sẽ cố là thay đổi, cái, phong cách để, ưm, nó trưởng thành hơn. Ví dụ lúc đó thì mình lại thích uốn tóc rồi thích trang điểm, cái kiểu như vậy á, thì nhưng mà sau rồi mình nhận ra là thật ra cái cái cái cái, phong cách của mình và, cái, gương mặt của mình nó không phù hợp với những cái, kiểu, mà, ờ, ừm, gọi là, thêm vào nhiều quá. Ví dụ như là tóc thì cứ để tự nhiên là nó sẽ hợp hơn nè, hoặc là khuôn mặt thì cứ để đánh nhẹ nhàng thì nó sẽ hợp hơn là makeup kỹ. Cái, kiểu như, vậy á. Thì, ừm, nó nó ở đâu đó ở, cái, giai đoạn giao thoa giữa cái thời trẻ và cái cái chặng đường đi làm á. Mình cũng loay hoay trong cái việc đó và sau thì như bây giờ thì mình nhận ra là, cái, đơn giản là vẫn là tốt nhất.
Ưm, ừm, ừm. Ô kê. Ờ. Ừm, đúng rồi. Ờ hợp lý đấy. Đúng là cứ làm sao hợp với bản thân mà thấy tự tin là được nha. À, bây giờ nhá, có một lời khuyên cho ai đó, người ta đang muốn tìm phong cách riêng để tự tin hơn ấy, thì bạn có lời khuyên gì?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Theo mình thì mình cứ tự do trải nghiệm tất cả những cái phong cách và sau sau những lần trải nghiệm đó thì mình sẽ chọn ra được một cái phong cách nào phù hợp với mình nhất thì mình cứ đi theo thôi. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Cũng cứ thoải mái, ưm, lựa chọn dần sẽ rút ra được cái bài học thôi, đúng không? <chuckles> Ô kê. Hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ về, cái, a, cách bạn chọn trang phục như thế nào, ảnh hưởng đến, cái, sự tự tin của bạn nha. Cũng thấy bạn là một người cũng rất là có phong cách đấy.
À. <laughs> Ừm. Ừm Ừm. Ừm, rồi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe mình trong buổi chiều hôm nay. Tạm biệt bạn.
Ừm, tạm biệt.